Слушай, вот, э, сейчас очень много различной информации по поводу правильного питания. И часто советы- они такие противоречивые. Вот смотри, я, э, даже вот не я, вот у меня мама сидела на диете одно время, э, безуглеводной. То есть я сама сидела, когда была в молодости, э, на диете, тоже на всяких разных диетах. То есть раньше говорили, что вот нельзя, например, кушать, э, эм, эти, м, белки, да. Э, то есть, а щас, наоборот, э, стало как-то это очень популярным. Протеиновые диеты, то есть стали они как-то снова стали популярными. Да, да-да. Э, значит, э, жир раньше говорили, что нельзя есть, э, что это очень вредно. А вот щас вот стали говорить, что в вообще не так уж это и вредно. Просто ка главное, чтобы он был хорошего качества, как говорится, да. Э, вот, э, теперь вот щас все все против сахара, да. Вот, вот что, что лучше выбрать и как, э да, вот мне интересно, почему? Э, вот как, э, как, э, как выбрать, э, правильное питание? Вон я даже не знаю, где искать.
Набирать популярность. Мгм. Интересно почему. Правильное питание- это общее какое-то слово, которое, э, м, для каждого индивидуальное, и подо подбирать его нужно, конечно, под каждого человека отдельно. И если есть грамотный, а, человек, который умеет, а, объяснить- это может быть диетолог или врач, к которому можно обратиться- и который может тебе объяснить, э, как лучше питаться именно в твоем случае, а, вот, это будет с самый лучший вариант. Потому что все, э, э, книги или, э, н блогеры на "Ютубе", как правило, они дают, исходя из, э, с э, советы по диете, исходя из своего представления о том, какая она должна быть. И не и не з факт, что они тебе помогут. Поэтому, в первую очередь, нужно обратиться к специалисту, желательно, с врачебным образованием, чтоб понять вообще, как правильно питаться.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. М, мгм, м. Мгм. Ну, вот ты знаешь, вот пока что я, м, да, это хорошая очень идея, но как-то я пока хочу сама разобраться, м, в питании, да, э. Потому что, ну, во-первых, это платно всё будет, да, э, в с с со специалистом общение. Вот я хочу найти какую-то информацию более, ну, скажем, более нейтральную, да, более, э, менее менее категоричное что-то. То есть вот как ты думаешь, э, какой самый лучший баланс питания может быть?
Да, в таком случае, если, э, не необязательно обращаться к специалисту, на самом деле, если ты ощущаешь, что у тя всё в порядке. То есть, если у тя нету каких-то, э, предрасположенностей или сильных каких-то изменений в организме из-за того, что ты ешь как-то не так. А ты просто, нач например, хочешь сбалансировать своё питание. Или, например, э, у тебя цель, м, сбросить пару килограмм. То, э, как правило, э, общие какие-то рекомендации, они, э, подойдут. Другое дело, что, э, не стоит доверять, э, всем подряд и делать фактчекинг, и желательно проверять эту информацию. Если, например, э, все говорят, что белки- это плохо, не ешьте белки, то желательно, а, проверить эту же информацию у кого-то ещё. Если есть несколько человек, которых ты доверяешь, и ты можешь им задать вопрос по поводу белков, ну, как в качестве примера, то лучше это сделать. Тогда тебе будет гораздо лучше и понятнее, стоило прислушиваться к этой информации, которую тебе да э, рассказали изначально или нет. Потому что, возможно, человек просто не понимает, о чём он говорит.
Мгм. Мгм. М, мгм мгм. Мгм. М, мгм. Мгм мгм. Мгм. М, ага ага. Мгм мгм. А, потому что вот, э ну как, конечно, мне всего бы хотелось: и з и здоровья, и чтобы фигура была красивая, да, вот, естественная. Но чтобы вот не не очень себя при этом ограничивать. То есть, э, чтобы и питание было разнообразное. То есть я как-то не очень люблю исключать, э, какие-то продукты, или какие-то какую-то группу продуктов вот вообще из моего рациона. Потому что я думаю, что я сорвусь просто и мне в какой-то момент, э, как только я себе скажу, что вот этот продукт нельзя, эм, то я мне сразу же его вот хочется, например. Да, да, да.
Захочется, да. Ты знаешь, это, э, популярная, ам, э, история про ограничения, она была раньше да. Сначала, э, очень ч м многие говорили, что нужно перестать есть углеводы. Но как же их есть перестать, если углеводы- это чуть ли не единственный источник, э, энергии? М можно перестать есть углеводы и быть, э, варёной сосиской после этого.
Мгм. Мгм. М, ну да, они везде. Мгм мгм.
Как можно перестать есть белки, если белок- это главный строительный материал для твоих мышц, иначе ты просто превраще превратишься в дистрофика какого-то? О эм, при этом это будет такая странная, а, композиция, когда у тя мало мышц, а жир-то никуда не ушёл, и получится: у тя и мышц мало, и при этом ты много жира, к что тоже нехорошо. Или как убра или как убрать жир, если это тоже важнейшая составляющая проводимости всех элементов? Это и смазка суставов, и огромное количество ещё всего, чего только можно. Поэтому жир- важнейшая вещь тоже. На самом деле, из этого и вы вытекает, что все- и углеводы, и жиры, и белки- они очень-очень важны, и отказываться от них- это не очень хорошая история. Опять же, если только нету, э, у врачи э, врачебное какое-то предписание. Тогда, конечно, имеет смысл. Во всех остальных случаях сбалансированное питание предполагает, что ты ешь всё, а и не отказываешься ни от чего.
Мгм. Ну да. Мгм. М, ну да. Мгм мгм мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Просто у меня, видишь, иногда получается, что вот я съем что-нибудь вредное, да. И вот потом, ну, особенно вечером, думаю: "Ну вот зачем же я это съела?" Да, вот начинается чувство вины такое у меня появляться. Ну вот, э, тоже, как вот с этим бороться?
<chuckles> Да, тут должна быть к определённая дисциплина. Потому что, если ты пришла к в выводу, что ты хочешь правильно питаться, значит, тебя на на эт ну, что-то тебя на это натолкнуло. То есть ты как, э, взрослый, самостоятельный, думающий человек, решила, что так: "Мне нужно вот это". Соответственно, это же часть дисциплины. Поэтому раз уж ты пришла к этому выводу
Мгм. Мгм. Мгм мгм мгм. Ну вот. М. Мгм.
то тебе нужно какую-то определённую дисциплину. Но современные исследования, а, привычек поведения и, в принципе, э, диет всяких говорят о том, что можно на самом деле есть вредные вещи: какое-нибудь, там, пирожное съесть или, там, эклерчик, или какой-нибудь, э, печеньице. Вполне можно и себя не ограничивать. Более того, можно даже в определённых случаях алкоголь пить. Хотя очень многие говорят, что ни в коем случае, если ты хочешь, например, сбросить вес, не пить алкоголь.
М, да? Мгм. Мгм, мгм. Мгм мгм. М, мгм. Ну да, вроде как говорят, что 2 бокала можно в день, там, без, э, даже не ка ну, и не каждый день. Вот что-то такое я слышала, что, э, вот 2 бокала и не каждый день. Вот, э, такая информация существует.
Да. Всё верно. То есть смысл в том, что не ограничивать себя именно в опре в, а, какой-то определённой еде, как раз всё можно, а ограничивать в количестве этого потребления. Потому что если ты, э, неограниченно наедаешь себе огромное количество калорий, то как бы ты ни занималась в спортзале, что бы ты ни делала с собой, потребление у тебя больше, чем ты их тратишь. И таким образом у тебя появляются излишки какие-то, которые не только могут быть, там, в жире или ещё в чём-то, но и они могут влиять на твои внутренние органы. В итоге ты будешь себе только вредить. Поэтому
Мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Мгм. А вот, у ме да, вот смотри, у меня ещё какая проблема. Вот, э, я когда прихожу домой вечером, я вот вроде хочу готовить сама. То есть, да, э, думаю: "Ну, хорошо, я себе приготовлю полезную, вкусную еду". Но вот пока я готовлю, вот я голодная, да? И я начинаю всё хватать. Начинаю там, не знаю, м. То есть я наемся до того, как приготовлю свой обед. Вот. И тоже меня это как-то не нравится, мне это прямо потом думаю: "Ну, вот зачем я это зачем я это сделала?"
Человеческий организм- такая хитрая, м, система, которую желательно с ней договариваться, а ещё иногда её обманывать. Каким образом это происходит? Если ходишь в спортзал, например, и регулярно тягаешь один и тот же вес на одном и том же упражнении, с то у тебя будет результат в течение какого-то времени. А потом мышцы твои привыкают, и результат перестаёт расти. Просто мышцы привыкли, организм привык к этой нагрузке. Всё. И мышца твоя воспринимает эту нагрузку не как стресс, а как нормальное естественное состояние, в котором ей расти не нужно, потому что она и так уже делает то, что нужно. Она выросла до состояния, в котором ей нужно её выполнять, и стресс не происходит. Именно поэтому мы меняем эти упражнения на другие, добавляем веса или вообще к друг другое, там, упражнение какое-то делаем.
М. Мгм, мгм. М, м, мгм, мгм. Мгм мгм. Мгм, мгм. Ну да.
В то есть с точки зрения пищевых привычек всё происходит одина абсолютно таким же образом. Если ты ешь в одно и то же время примерно более-менее одинаковую какую-то еду, ну, плюс-минус, не совсем одинаковую, иначе это будет очень грустно. Вот, то организм к этому привыкает, и он перестаёт, э, расти или уменьшаться. Он примерно в одном состоянии и находится. Как только ты начинаешь между приёмами пищами закидываться какими-нибудь, э, пирожными, семечками, там, не знаю, всем чем угодно. Этот эффект работает точно так же, как если бы ты вдруг сменила своё упражнение на какое-то другое. У тебя организм: "О, нифига себе. Надо срочно отреагировать на это вот таким вот образом". И он реагирует. Поэтому всегда, когда перед каждый раз, когда те хочется закинуться чем-то во время готовки или, не знаю, мимо проходила. Ой, какие классные
Мгм мгм. Ну да. Мгм, мгм. Ну да, да. Мгм мгм. Ну да. Ну да. Или просто сидела, работала и вдруг встала, захотела что-то пожевать.
Да. Да. Ой, какие классные с з засахаренные орешки сь лежат. М, <smacks lips> красота. Вот щас съем. Чё, а чё будет от того, что я 3-4 штучки съела? А будет очень сильно, потому что организм эт на это отреагирует как на какой-то суперпамп.
<laughs> Ну да. Дак вот, я потом у меня во на это потом чувство вины. Думаю: "Зачем же я это сделала? Зачем же я накинулась на эти орешки?" Вот как быть?
А, есть 2 пути, и тут уже сама зави зависит от тебя. То есть ты смотришь, как тебе. Э, 1, э, он посложнее: нужно просто воды попить. Это тяжело, я понимаю. Но с другой стороны, м, ты, э, к покажешь че э, своему организму, что ты что-то в себя приняла.
А. М да, почему нет? Ну да. Да-да. Что-то взяла, да. Почему нь
Вот. Вода- это такая штука, которая тебе не повредит ни каком случае, а скорее всего
Ну или морковку, может быть, сгрызть <chuckles> тогда. Хотя бы полезно. <chuckles> Ну да, почему нет?
Ну или капустку сгрызть, если любишь, например, сырые овощи. Да, это 2 вариант. То есть 2 вариант- это что-то всё-таки действительно поесть, но что-то максимально низкокалорийное, которое не содержит большое количество, э, углеводов, а содержит, например, клетчатку. Клетчатка тоже очень хорошо. Например, та же капуста, морковь и прочее. Поэтому, э, выбирай, э, воду каждый раз, когда ходишь поесть. Если воды не хватает или ты не можешь справиться с собой, то выбирай что-то низкоуглеводное, э, с большим количеством клетчатки, чтобы оно хорошо усваивалось и чтобы ты ощущала себя не голодной. Таким образом, ты сильно сь сильно себя будешь держать в руках и до следующего приёма пищи.
Мгм. Ну да. Да. Мгм. Мгм мгм. Ну да. Мгм. Ну хорошо, спасибо. Да, это может быть вариант, конечно, с капустой и с морковкой. Да и полезно, и ну и вроде как что-то съела <chuckles> на первое время. А.
И да, и ещё тут можно добавить, что, э, желательно соблюдать, э э, время приёма пищи. А во одно и то же. Ты гораздо гораздо сильнее п при приучишь свой организм постоянно делать одно и то же, те будет гораздо проще. И чувство голода будет приходить именно в тот момент, когда когда организм уже привык, что именно в этот момент он будет. Вот. И высыпайся. Сон- это тоже важная история. Если ты не высыпаешься, то у тебя чаще приходят эти вот все возможности, стресс и заесть, например. А когда высыпаешься, у тя и стресса меньше. Да.
М, ну да. Мгм. Мгм мгм. Да. Хорошо. Ну ну ну да. Да-да. Плохое настроение, да. Чтобы поднять пирожным. <chuckles>
Да, да, м, всё так. Поэтому сон и регулярность пищи, приёма пищи.
М. Ну хорошо, хорошо. Спасибо большое за совет. Я постараюсь это применить.
Рад был дать совет. Всего хорошего.
Мгм. Пока.